Ay, yo te quiero contar que Bueno, no no creo que ser la única, pero yo soy muy antojadiza, vaya. Yo soy de esas personas que, si veo un chocolate, me lo quiero comer, si veo unas papitas, me las quiero comer. Pero, eh, a pesar de que yo digo: "Bueno, ya voy a manejar eso", lo he controlado muy bien, pero ahí viene el pero. Que yo siento que mis emociones controlan justamente mis antojos. O sea, no sé cómo Si yo estoy triste, vaya, lo que busco es comer chocolate, so O sea, siento que de verdad mis emociones controlan completamente lo que como, lo que se me antoja, respecto más que nada a la comida chatarra. Siento que obviamente, a mi cerebro no se le antoja comer un apio cuando estoy triste. <laughs> Este Entonces, justamente quiero saber cómo puedo controlar estos antojos y, pues, emociones, sin sin sentirme mal. Porque, uh, claro que también luego viene la culpa, vaya. Entonces, no sé cómo manejar todo esto.
Claro. Okey. Claro, yo te aconsejo, eh, primeramente, que bueno, primero quiero decirte que es completamente normal que sientas este tipo de antojos, o ansiedad a la hora de sentir, este, pues, algún tipo de pensamiento o sentimiento, y que se te llene a antojar diferentes comidas o antojos. Eh, primero te aconsejaría que realmente, eh, vayas primero con un nu nutriólogo, eh, te acon te ahora sí que te dé, pues, tus rutinas de comidas y demás. Eh, también te ayudaría bastante que vayas, eh, y controles o identifiques qué tipo de sentimientos te hacen sentir, pues, ese hambre, ese antojo, eh, y el por qué, ¿sabes? A veces el trasfondo de todo esto es porque a veces, eh, pues, uno suele comparar sentimientos con, pues con hambre, puede ser en este caso. Entonces, también te ayudaría bastante, eh, algunas formas para desahogarte, en vez de que te dé tanto apetito, puede ser, eh, ¿has intentado algo que haya funcionado antes?
Claro. <giggles> Pues, mm, a veces, o sea, cuando justamente de pronto siento que vienen estas emociones, de pronto es de que pongo música, o digo: "Me voy a salir", y con que me dé el aire, este, siento que me ayuda bastante el, como el despabilarme tantito. Porque, sí soy esta persona que que de verdad que yo me siento triste, y digo: "Mm, un chocolate me haría sentir mejor". <chuckles> O sea, que p que para nada, ¿no? O sea, no sé si, sí me hace sentir mejor o no, pero, pues, yo ya me lo comí. <chuckles> O o si digo como de que: "Ay, me estresé mucho en el trabajo, me voy a hacer unas papitas". Entonces, sí, realmente siento que soy esa persona soy esa persona que de verdad come, luego, ni por hambre, o sea, porque luego pasa que que no tengo hambre, que nada más es por el simple ocio de que, no sé, cómo suena raro, pero como si fuera a llenar un vacío con la comida, que no está bien. Yo sé que no está bien, entonces las veces que he intentado como
Okey. <chuckles>
como intentar sobrellevarlo, digo: "Bueno, voy a salir a a caminar". Entonces, voy a que me dé el aire tantito, y honestamente, sí me ha ayudado un poco, vaya.
Entiendo. Okey, okey, entiendo. La verdad es que por lo que veo y me dices, eh, en ese caso, tu antojo se ve relacionado cuando tienes, eh, estrés o ocupaciones de más, por lo que veo. En este caso, ¿has intentado escribir, has intentado otra opción para poder bajar, o sea, poder evitado comer y sobrellevar eso?
Ujú. Em, fíjate que, como tal, no lo he intentado. Siento que nada más mi pues, mi primera instancia es, pues, como estoy, o sea, te voy a describir como bien la situación, ¿no? Estoy aquí en mi casa, eh, pues, sola. Entonces, de pronto llega una situación que me hace sentir incómoda, o ya recibí un mensaje fuera de lugar, o algo así. Entonces, pues, ¿qué hago realmente? O sea, mi primera instancia, te digo, rápida, es de que: "Ah, eh, voy a la cocina". O sea, <chuckles> te digo, nada más es como como que siento que ya lo hago en automático, ¿sabes? Entonces, pues por eso no vaya, ni ni había pensado el hecho de de escribir mis emociones oh, ajá, o de escribir cómo me siento. No lo había no no había pasado por mi cabeza, por mi cabeza, solamente te digo, es algo que ya siento que hago en automático, o sea, como si ya estuviera acostumbrada a que: "Ah, no pasa nada, voy a la cocina". Y ya. <chuckles>
<chuckles> Okey. <chuckles> Claro, sí. Mira, la verdad es que, por todo lo que me comentas, yo te recomendaría que, antes de que tuvieras un antojo, te tomaras un poquito de tiempo o pausa para poder sentir y, o, en este caso, identificar el por qué, ¿sabes? Y poder hasta escribirlo te puede ayudar bastante, eh, en este caso, o cambiar de otro tipo de pensamiento o sustituir lo que estabas haciendo por otra cosa, dado a que si, s ah, si llegas a comer más y más, hasta puedes llegar a ser un poquito más peligroso, ¿sabes? Entiendo completamente todo lo que me comentas. Yo también qué te comentaría, o te recomendaría, más bien, que pudieras sustituir, eh, en este caso, lo lo dulce hasta por un un antojo saludable, ¿puede ser? ¿No has visto algo así parecido? Como unas papitas saludables, unas zanahorias, pepino con limón.
Fíjate que, mm, no lo había pensado, pero bueno, ahorita que lo dices, em, sí lo podría hacer, o sea, porque soy una persona que no me cierro a comer saludable. Realmente creo que hasta me gusta. Si me tomo el tiempo, claro que me podría hacer un pepinito con chilito o una zanahoria jícama. O sea, de verdad que hay tantas variantes <laughs> que, vaya, luego las tengo hasta aquí en la casa para hacerme de comer. O sea, es que ese es el tema, o sea, yo como sano, o sea, como sano, me cuido, pero cuando dejo que mis emociones, pues, me superen, es cuando cuando no puedo como que controlarme. Pero justamente esto que mencionas de de, vaya, sustituirlo por algo sano, creo que ayudaría muchísimo a
<chuckles> Claro.
pues vaya, pues hasta a sentirme mejor porque luego hasta viene la culpa. De que digo: "Chin, ¿por qué me comí esto? Tanto que me estoy cuidando y yo ya casi casi ya rompí la dieta nada más por estar t un poquito triste". Entonces, me ayudaría, pues, a no comer tan, pues, tan mal y también me ayudaría a a no sentir esa culpa que luego viene después, vaya. <chuckles>
<giggles> Entiendo. Es completamente normal sentir antojos, ¿sabes? Es completamente normal también sentir, eh, ese tipo de antojos o estrés o esa ansiedad por los alimentos dulces o frituras, pero también hay que consumirlos con, pues, con cuidado. Yo te recomiendo que, si eso puedes limitar si antes te comías uno por día, ahora puedes comerte uno por semana, ¿sabes? Así reducir tu nivel de antojo y, poco a poco, tu, y u ahora sí que tus niveles de antojo o a ti misma se te va a ir antojando como algo, o, pues sí, algo más saludable. Yo creo que te vas a ir acostumbrando a comer más y más, en este caso, pues más zanahoria, más pepino, eh, puedes iniciar de poco en poco, crearte una rutina salud más saludable, podrías ir con un nutriólogo, yo te aconsejo que también vayas anotando qué día sí comes algo dulce y qué día no, para así también reducir un poquito más tu, pues, en este caso, eh, tus rutinas y, en este caso, tus antojos, ¿sabes?
Sí, realmente sí, em, esto que mencionas siento que sí es muy, muy real en el aspecto en el que el cuerpo se acostumbra. El cuerpo tiene como esa capacidad impresionante para para acostumbrarse, para adaptarse. Y si yo justamente, pues, que ahorita lo tengo <chuckles> malacostumbrado al hecho de que, pues, me siento triste y como lo que sea, o me siento enojada y también como lo que sea, pues no, no está bien. Entonces, así como lo tengo acostumbrado a lo negativo, pues claro que lo puedo acostumbrar a lo positivo, a decir: "Bueno, estoy triste, me comeré un apio". <laughs> No es suena raro, pero sí se puede acostumbrar. Entonces, este, porque sí, realmente no es nada bueno, no es nada bueno que todas las emociones se vayan al estómago, no me va a dejar nada bueno. Y, pues, a mi salud, ¿no?, como dices, sí afecta. Entonces, pues, sí, igual yo creo que sí voy a considerar ir con con un nutriólogo, a lo mejor hasta para que me diga la porción, o sea, a lo mejor no que me diga: "Ay, no comas chocolate", pero, pues, a lo mejor la porción adecuada, pues, a mi cuerpo y a mis actividades, ¿no?
<chuckles> Claro, sí. Claro, sí, yo te sugiero que, en ese caso, al menos que te dé un tip o que te dé tus primeras semanas, para que así te vayas, en ese cue en ese caso, tu cuerpo o tu mente acostumbrado a ir comer a a ir comiendo más sano, a ir cambiando estrategias más prácticas para cuando te te den esos, pues, esos, at eh, pues esos antojos o atracones de comer algo dulce a la hora de sentirte mal. Eh, primero que nada, eh, quiero que sepas que es completamente normal que llegues a sentir, pues, en este caso, un poco, pues, de ansiedad y demás, con los primeros días, pero estate tranquila, que es todo un proceso, tú vas a poder, siempre y cuando tengas una disciplina constante. Te recomiendo, te sugiero que también lleves una agenda para que vayas tachando qué días sí, qué días no. Eh, en este caso, también podrías hacerte notitas de positivismo, te va a ayudar bastante.
Sí, eso sí, este, voy a hacer eso también de anotar, como dices, para que yo hasta lleve como un registro, de ahora sí que, ya comí este día, ya ya no más <laughs> ya no más azúcar, este, y sí, sí es muy bueno. Y también, pues, eso que mencionas, esas notas, pues, hasta de motivación, ¿no?, yo soy, ahora sí que yo soy mi mi jueza de vida. Entonces, este, pues, el yo motivarme, el yo darme como como esos ánimos me ayudaría muchísimo. Y sí, pues, lo voy a hacer, y pues, ya te estaré contando cómo me va. Yo te te agradezco muchísimo que me hayas escuchado, que me hayas dado estos tips y estos consejos que voy a ir poniendo ahí en práctica y ya te estaré contando cómo me va, qué tal qué tal va mi proceso porque, pues, va a ser poco a poquito, vaya. <chuckles>
<chuckles> Sí. Claro que sí, yo la verdad es que te deseo lo a pues, ahora sí que toda la suerte, que puedas irte comiendo mejor y relacionándote con tu comida.
Muchas gracias, bye.
Va